อย่างน้อย อย่างน้อยมันควรจะยืดหยุ่นหน่อยเนาะแบบว่าอย่างน้อย ก็คือถามคนข้าง ๆ เราก็ได้ว่าเห็นเราไหม อะไรอย่างเงี้ย ถ้าคือเขาจะออกไปโดยที่ไม่มีเรา ทั้ง ๆ ที่เขาเคยเห็นเรามาก่อน อันนี้ ก็คือ โอ้โฮ! แล้วยิ่งเป็นช่วงระหว่างทางด้วยใช่ไหมครับ? ทีเนี้ย
เออ ใช่ค่ะ ตอนนั้นเรากลัวมากเลยนะคะ แล้วเราก็แบบ โอ้โฮ เก็บประสบการณ์นี้ แล้วก็ไม่แล้วไม่ขึ้นแล้ว เพราะว่าจริง ๆ อะขึ้นรถทัวร์เราเมารถด้วยนะ เราเป็นคนที่เมารถค่ะ แล้วเราก็ยอมขึ้นด้วย แต่ว่าเราก็เตรียมถุงพลาสติกไว้ด้วยนะ เผื่อแบบ ว่าจะอ้วกบนรถ อะไรอย่างเงี้ย
<chuckles> อืม อือ ๆ ๆ เข้าใจได้
แต่ไม่คิดว่าแบบ เออ จะต้องเตรียมตัวอะไร หรือถ่ายรูปป้ายทะเบียน ตอนหลังมาแม่ก็บอกว่า ต้องถ่ายรูปป้ายทะเบียนเอาไว้ด้วย แล้วก็ตัดจบเลย ไม่ ไม่ขึ้นแล้ว ไม่ขึ้นอีกแล้ว อะไรอย่างเงี้ย
โอ้โฮ! ก็คือ ค แล้วครั้งนั้นเป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมที่เราขึ้น?
ใช่ ครั้งแรกด้วย แล้วก็ครั้งสุดท้ายเลยค่ะ
อื้อฮือ ค ครั้งสุดท้ายด้วย มันก็คือแบบไม่เอาแล้ว ไม่เอา แล้วก็คือ เฮ้ย แล้วจริง ๆ หลังจากครั้งนั้น ก็คือเหมือนมาขึ้นเครื่องบิน แล้วเรื่องค่าใช้จ่ายคือเรายอมรับได้เหรอครับแบบว่า ถ้าเราอยากจะกลับบ้านอย่างที่คุณพูดเนาะแบบว่า อา เป็นปีใหม่อย่างเงี้ย ค่าตั๋วมันแพงเงี้ยครับผม คือเราอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างงี้ใช่ไหมครับ?
ไม่เอาแล้ว ค่ะ มีค่ะ มีปัญหาค่ะ คือว่าจริง ๆ อะ แม่อะก็ให้เป็นรายเดือนอยู่แล้วเนาะ ถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้อย่างอื่น เราก็ต้องประหยัดอย่างอื่นค่ะ แล้วเราเองก็ ก็ต้องคุมเงินนะคะ เราไม่อยากขอ เพราะว่าขอเขาก็บ่นเนาะ บ่นแล้วก็แบบเราก็ไม่ชอบคำบ่นน่ะค่ะแบบว่า เออ ไม่ได้เตรียมตัว อะไรอย่างเงี้ย เราก็ตัดจบไปประหยัดด้านอื่น ด้านกิน หรือว่าไปทำงานเพิ่มเอา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ้าว! <chuckles> อือ อา อือ อือ